Aduh, iya juga ya, Mbak ya, mhm.
Iya, jadinya, aku semakin negatif ya, Kak, ya kayaknya, terus, eee, aku juga ada sih, Kak, cerita, eee, ada 1 hari temen aku kayak ujug-ujug dateng gitu terus dia bilang, masak, eee, nyebutin 1 kantor yang kayak bisa bilang ternama banget di di apa di Indonesia gitu, Kak, terus kayak bilang, masa ada temenku, eee, resign gitu, terus, eee, alasannya karena dia sakit, terus waktu ngasih surat sakitnya, dia itu sakit, eee, depresi gitu, Kak. Jadi dia resign ke kantornya terus, eee, ngambil surat dokter yang bilang dia depresi yang tapi, eee, aku nggak tau itu apa penyakit mentalnya apa gitu jelasnya, terus, eee, temen aku komen kayak, "Heran banget," gitu, kayak, "orang zaman sekarang, eee, dikit-dikit resign hanya karena masalah mental," gitu. Nah aku tuh kaget banget ada orang komen kayak gitu, gitu kan, padahal ibaratnya tuh seumuran gitu kan, Kak, sama aku tapi dia, eee, masih kayak menganggap penyakit mental tuh remeh gitu kan terus Heeh, terus aku bilang ke temen aku tuh, Kak, terus kayak, "Gak boleh gitu, penyakit mental tuh sama pentingnya dengan penyakit fisik," ya Kak yang kelihatan di luar gitu, tapi orang-orang itu seringnya, eee, apa ngira penyakit mental tuh yang diada-adain terus yang kayak, ah, pingin cari perhatian gitu padahal kalau misalnya udah ada surat dari dokter tuh kan udah real gitu kan.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Heeh. Heeh. Oke. Mhm. Mmm, iya, ya ya. Mhm. Mhm. Iya, ya ya ya. Mhm. Mhm. Aduh. Heeh. Mhm. Mmm, iya iya iya. Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Iya. Mhm. Nah, iya juga, Mbak itu juga mungkin apa ya, yang terjadi di masyarakat kita saat ini, banyak banget orang tuh yang nggak sadar, kalau sakit mental itu, apa ya, sebenernya juga, sama parahnya loh sama-sama sakitnya kayak kita sakit fisik, gitu kan. Tapi mungkin emang secara luka nggak kelihatan. Gitu kan. Nah, mungkin karena dari luka yang nggak kelihatan itu orang tuh jadi kesannya ngeremehin, "Ah, cuma stres doang, cuma depresi doang, dasar lemah," gitu gitu kan. Tapi mereka nggak ngerti apakah dari stres itu, bisa berdampak jadi asam lambung, jadi sakit jantung, jadi macam-macam, Mbak, gitu.
Mhm. Heeh heeh. Heeh heeh, iya. Heeh. Iya. Heeh, mhm. Mhm, iya betul. Heeh. Nah, iya. Betul, betul banget, kalau misalnya, apa ya, kita cari di Google ya kayak misal ten penyebab pusing, penyebab asam lambung, pasti salah satu penyebabnya itu ada karena stres kan, Kak.
Mhm. Mhm.

Mhm mhm mhm.
Tapi Kakak sendiri pernah nggak sih kayak, apa ya? Nyara ke psikolog, Kakak sendiri atau pernah nyaranin temen untuk pergi, "Kamu ke psikolog deh, coba." Gitu?
Apa? Mmm, kalau aku pribadi, eee, kebetulan pasanganku yang sekarang psikolog ya, Mbak, ya. Jadi, eee, <chuckles> agak bi heeh. Jadi konsultasinya tiap hari sih. Jadi iya, jadi pasien berjalan ya, ngikut, gitu kan. Tapi kalau pengalaman ke psikolog yang langsung dan sakit mental itu ada temenku. Bukan aku yang menyarankan, tapi dia menyadari kondisi dirinya. Nah, ini nih, ini yang bagus, gitu kan. Ketika kita merasa ada yang enggak beres sama diri kita dan kita peka gitu kan. Akhirnya kita mencari pertolongan, pertolongan ke profesional, gitu kan. Nah, ketika temenku datang ke pertama ke psikiater, langsung ke siat seki psikiater, Mbak. Karena m banyak banget, gitu kan, keinginan-keinginan yang heeh, darurat, gitu loh. Nah, setelah dari psikiater mendapat diagnosis dan ternyata ini sangat mengagetkan ya. Teman aku tuh divonis sakit ini, eee, bipolar dan juga ada sedikit seperti skizofrenia, gitu loh. Jadi, seperti, apa ya istilahnya, ada banyak nih yang ngomong, gitu kan, di kepalanya, gitu kan, enggak bisa fokus, git
Mhm. Oh, ya, ya. Gratis ya? <chuckles> Iya, e Heeh, eh Heeh. Heeh. Iya. Heeh heeh. Ah, betul. Mhm. Udah darurat ya? Mhm. Heeh heeh. Iya. Apa tuh? Heeh. Oh. Ah Heeh, iya. Oh, dan dia bisa lihat kayak, apa? Eee, kayak halu gitu nggak sih, Kak, kayak bisa lihat bayang-bayangan, gitu?
Iya. Bener bener. Nah, itu kan kita takut banget ya, Mbak, ya. Karena selama ini, kita kan taunya itu di YouTube, kadang di video-video sosial media aja, gitu kan. Tapi, eee, di sini posisiku di dunia nyata yang punya teman mengidap penyakit-penyakit itu rasanya pasti kaget banget kan. Tapi yang bisa aku lakukan hanyalah menguatkan, gitu loh. Kayak, "Enggak papa sih, toh ya, secara fisik tetap sama aja, gitu kan, tetap kelihatan sehat. Tapi mungkin memang, eee, secara mental butuh lebih banyak perbaikan lagi dan itu enggak papa." Gitu sih, Mbak. Mhm.
Iya. Betul. Betul. Heeh heeh. Mhm. Iya. Heeh, heeh. Eh, heeh. Betul. Heeh heeh. Nah. Iya. Mmm? Betul. Betul banget ya, Kak. Betul, betul. Kalau misalnya udah ngomongin masalah mental tuh biasanya enggak cuman emosionalnya ya aja ya, Kak, atau perasaan gitu, kadang kalau misalnya itu, apa ya, kejadian yang, eee, bikin stres itu terjadi waktu kecil tuh kan juga katanya bisa membentuk otak, gitu kan, Kak. Jadi, otak kita, itu kayak mungkin, eee, lebih kita jadi kayak agak susah, eee, menghasilkan emosi yang benar, gitu. Kadang kalau misalnya ada kejadian kecil ada orang suka gampang marah, kayaknya itu udah, eee, depresi juga nggak sih, Kak?
Mhm. Iya. Mhm? Nah. Mhm. Iya. Mhm.